Sì, sì, tra l'altro diciamo che abitiamo proprio nella normalità in 2 città differenti a 1 oretta di distanza. Però al uhm, c'eravamo diciamo incontrati in questa città in comune per l'università. Ehm, all'inizio era nata un po' come una sorta di amicizia, anche se c'era dell'attrazione fin dall'inizio, quindi onestamente, ehm
Mh-mh. Okay, però se posso permettermi di dire, ehm, le relazioni migliori nascono quando non si va subito con quell'intento e ma nasce prima una bella amicizia.
Esatto. Assolutamente sì. Infatti per la prima volta in vita mia penso abbia aspettato prima di lanciarmici contro, <chuckles> un attimo.
<chuckles> Forse perché veramente ti interessava per la prima volta.
Esatto, sì sì, mi interessava proprio, e abbiam passato i primi 2, 3 mesi a vederci per comunque ci vedevamo tutti i giorni per le lezioni, ehm, e poi anche ci vedevamo al di fuori, cenavamo insieme o pranzammo insieme a casa dell'uno o dell'altro. Ehm, diciamo sì, sì, sì. Diciamo amici, però amici che non si vedono solo come amici, quindi c'era quel che in più che però per 2, 3 me esatto, sì. Sì, sì, che però abbiam tenuto diciamo a bada per i primi 2, 3 mesi iniziali. Ehm, lui assolutamente poi non voleva una storia perché si era appena lasciato, è la solita roba che più o meno <chuckles> sì, il solito il sai il solito cliché. Io ero andata a studiare in un'altra città per lasciarmi alle spalle una tossicità mhmm, sì, una sorta di, ehm, aron relazione o relazione con un'altra persona. Ehm, anch'io
Sempre come amici? Universitari? Okay. Quell'ambiguità un un po' stuzzicante, ecco. Cliché. <chuckles> Cliché proprio. Okay, quindi entrambi stavate uscendo da situazioni un po' particolari, chi per una rottura, chi per una sezione tossica e quindi forse per entrambi è stato meglio aspettare, andare un po' con i piedi di piombo perché in genere quando si is si ci lan eu <chuckles> ci si lancia in, ehm, altre relazioni subito, senza essere prima risolti, finisce male. Pe diciamo il primo consiglio per mantenere viva la passione è tenere a bada la passione.
Esatto. <chuckles> Assolutamente.